ถ้าส่วนมาก ช่วงเวลาว่างของเราจะเป็นเหมือน อ่า จะเหมือนแบบไปทำอาหารด้วยกัน เหมือนกันค่ะ ลักษณะคล้าย ๆ กันเลย อ่า ตัวเนี้ยเราจะมีเป็นบ่อปลา ที่บ้านจะเลี้ยงเป็นปลาน่ะค่ะ วันเสาร์อาทิตย์ วันหยุด เงี้ย พวกน้อง ๆ เขาก็จะกลับมารวมตัวกันที่บ้าน คือเหมือนทำงานกันจะ อ่า จันทร์ถึงศุกร์เงี้ยค่ะ เสาร์อาทิตย์ก็จะกลับมาอยู่ที่บ้าน อยู่กับพ่อกับแม่ แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ อ่า เราจะเลือกสักวันใดวันหนึ่งที่จะเหมือนทำกิจกรรมด้วยกัน อ่า อย่างเช่น วันล่าสุด อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนมากที่เราจะทำก็จะเป็นเหมือนออกไปกินข้าวนอกบ้าน แต่ก็จะเป็นนอกบ้านในที่นี้หมายถึงแบบไปกินข้าว ใน ในสวนของเราอะค่ะ ที่ ที่ไม่ใช่ในบ้าน อา ไม่ จะไม่ได้ไปร้านอาหารอะไรเลย แต่ว่าเราจะทำกินเอง ก็จะแบบอพยพกัน ไปที่ ไปที่ เอ่อ สวน อย่างเงี้ยค่ะ เป็นบ้านสวน ก็จะไปนั่งตกปลากัน อ่า ตกปลาได้ก็จะมาแบบทำกับข้าวกัน ก็จะมาตำส้ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตำส้ม หรือว่าใครอยากกินอะไร ก็อาจจะไปซื้อมา มาทำปิ้งย่างอะไรกินก็ได้ ก็จะอยู่ตรงนั้นทั้งวัน ใช่ ก็จะเหมือนแบบ เขาเรียกว่า เหมือนแบบจอยนั่งเล่น หรือไม่ก็ อ่า หลานอาจจะเล่นน้ำ อะไรอย่างงี้ก็ได้ เหมือน เหมือนแบบทุกคนมี กิจ กิจกรรมของตัวเอง แต่ว่าก็จะอยู่ในพื้นที่ ของ ของบ้านสวนด้วยกันค่ะ ก็จะเป็น เหมือน เหมือนอย่างน้อยเราก็ได้แชร์สารทุกข์สุกดิบกันในนั้นน่ะค่ะ
อืม อือ ๆ อืม อืม อืม อา ร้านอาหาร อ๋อ อ๋อ ๆ อืม อ๋อ ครับ อืม อืม ๆ อือ ๆ ๆ อืม อ๋อ อืม อ๋อ อืม โอ้ นึก อืม ๆ อืม โอ้ นึกภาพออกเลยครับเนาะ อยู่ในบ้านสวน มีบ่อน้ำ มีต้นไม้เนาะ ได้ แอกทิวิตี ร่วมกัน ปิ้งย่าง ทำอาหาร นั่งพักผ่อน ลมเย็น ๆ สบาย ๆ เนาะ เออ ๆ ๆ
ใช่ ค่ะ ใช่ ถูกต้อง ใช่ ๆ ค่ะ ใช่ ใช่ บางทีก็อาจจะนอนเปลใน อ่า นอนเปล อย่างงี้ก็ได้ ลมเย็น ๆ ก็มันเหมือนเป็นการรีแล็กซ์ไปในตัวด้วย
อืม อืม ๆ อ๋อ โอเค เออ
ค่ะ แล้ว แล้วคุณล่ะคะ นอก นอกเหนือจาก อ่า กิจวัตรในการทำกับข้าว อยู่ร่วมกัน เอ่อ มี มีกิจกรรมอื่นด้วยไหมคะที่ทำร่วมกับครอบครัว?
อืม อือ